ええ。うーん。
今なんだろう、こう、堪え性がなくなったのかな。ちょっと嫌なことがあるとはい。
あ、なんか、ね。あ、一応嫌なことがあるじゃないす、なんかすごくこう、あの、解放されてタガが外れて、で、ちょっとね、なんかストレス。ああ、もうなんか
あ、それもあるかもしれないです。うーん。
ね、「そっちに行っちゃおう」みたいな感じなんでしょうね。
多分あの、規則正しい生活じゃなくなったので、まあ、あの、そういう意味では、まずいのあの、そういうタガが外れちゃったせいで、余計に、こう、なんか、あの、時間があるとこう、戸棚のおやつがある戸棚の方がに、自分の視線が向いてるのがわかるんですよ。<laughs> そう-そう-そう、「泥棒かお前は！」みたいな感じで。<laughs>
はい。 うーん。 はい。 <laughs> なるほど。<laughs> ね、ず <laughs> で、ずっと目がいって、そのままずっとそっちに移動する時間もできてしまったわけですね。<giggles>
そう-そう、そうなんですよ。今まではその、いどそう、移動する時間がそもそもなかったのでっていうか、まあ拘束されてたので食べながらやるっていうかんあの、ことはそもそもプロとしてはできなかったので。
ええ。 はい。 はい。なるほど。
うーん、なかったんですけど。うーん。
ええ。でもね、確かにあの、個包装を全部食べてしまうなら個包装を買う意味がないような気もするんですけども <giggles> ねえ、うーん。ちなみに
そうですよね。そう、今まではだってアナチャーパックを3日とかよっかとかで時間をかけて食べてたので、1日はやっぱりまずいですよね、やっぱり。
はい。 いや、そうですね。さんよっかのものが1日はものすごい、あの、カロリー摂取ですよね。ええ。ちなみに、体重増えましたか？
うん。 ですよね、やっベ。